Hallo und einen guten, fröhlichen Dienstag an dich.
Ja. Grüß dich, ähm, den schönen Dienstag wünsche ich dir natürlich auch und ich hoffe, bei dir ist alles im grünen Bereich.
Ja, so weit, so gut. Und bei dir auch, ja?
Doch, ich kann nicht klagen. Ich bin froh und munter und ja. Deswegen, alles alles Paletti.
Sag mal, magst du Technik gerne?
Technik? Ja, also, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der super technikaffine Typ bin oder so, aber doch, Technik ist schon sehr interessant.
Mhm. Äh, findest du Wissenschaft faszinierend?
Ja schon irgendwo, ne, weil ohne Wissenschaft würde es ja die die heutige Welt, wie sie ist, ja gar nicht geben. Also, ist ja schon 'n spannender und wichtiger Teil von uns, ja.
Mhm. Ähm, hast du bisschen Geschichte studiert, so also, oder nicht studiert, aber kennst du 'n bisschen und hast dich mal so 'n bisschen befasst mit, äh, Entdeckungen, äh, aus der Wissenschaft, ähm, wann die passiert sind und faszinieren dich da 'n paar solche Entdeckungen oder Erfindungen?
<chuckles> Puh, also, ich weiß jetzt nicht, was was was du genau meinst. Hast du irgendwie vielleicht 'n Beispiel für mich, was du genau, irgendwie?
Ja, zum Beispiel, äh, das Internet, okay? Ähm, oder
Ja, okay, gut, das ist natürlich 'n perfektes Beispiel. Ja.
Ja, also, ähm was was denn so aus der Wissenschaft oder Technik, äh, fasziniert dich an denn am meisten, in dieser Welt?
Ja schon. Also, ich würde schon sagen, das Internet ist so 'n so 'n Riesending. Also, das hat uns als Menschen natürlich noch mal viel besser v verbunden. Und und auch mit der ganzen Kommunikation. Also, ich glaube, das ist schon wirklich 'n 'N Meisterwerk, was was da erfunden wurde.
Ja. Ja.
Ja, aber auch so, ne? Wenn man überlegt, äh, Flugzeuge, also, das Fliegen, das finde ich, äh, sehr interessant. Und und es ist ja noch gar nicht so lange, dass wir fliegen, also, ne? Man ni man nimmt's ja heutzutage wirklich, ähm, als selbstverständlich an. Aber wenn man überlegt, so also, die Anfänge, ne? Dass die Leute, ja, für für bescheuert gehalten wurde, ne? Wenn die gesagt haben: „W wir versuchen irgendwie, zu fliegen wie 'n Vogel.“ Und die ersten Versuche waren ja auch wirklich
Stimmt. Mhm.
ja, nicht gerade gut, ne, also
Hier ne.
ähm, ja, also, ist schon sehr faszinierend, auf jeden Fall.
Äh, ja. Ja, also, ich ich finde es auch faszinierend, äh, wenn man denkt, ähm dass so 'n Riesenflugzeug und so schwer
Mhm.
äh, einfach fliegen kann, weißt du?
Ja.
Verdammt noch mal. Also, das ist doch ist doch 'n Wunder jedes Mal. Äh, wenn du dir denkst, wie wie schwer Flugzeuge sind und, ähm, wie viel Leute die transportieren können und was da für 'ne technische, ähm, Sache hintersteckt, das überhaupt zu schaffen.
Ja, richtig. Mhm.
Ähm das ist doch ist doch faszinierend. Oder, wenn du so denkst an Militärflugzeuge, wie schnell die fa fliegen können und wie weit die fliegen können und
Ja, okay, das stimmt, ja.
Äh es, ist ja, ist einfach faszinierend für mich sowas. Manchmal denke ich darüber nach, ähm, um nur mich so zu erinnern, weißt du? In welcher Zeit wir leben. Wenn du mal denkst, dass zum Beispiel, du lebst in Deutschland im Jahr
Ja.
1200 okay? Und du lebst irgendwo im Wald. Und du wirst 50 Jahre alt. Da ist doch überhaupt keine Änderung in der Welt in den 50 Jahren.
Mhm. Ja, stimmt, ne? Also, da da ist wirklich nicht viel passiert, ne? Das ist einfach so weitergegangen, wie es wie es immer war, irgendwo, ne? Ja.
Ja, und jetzt heutzutage, ähm, ist die Entwicklung so schnell Und so wie soll man sagen, also, ähm ja, so kompliziert und so, ähm
Mhm. Ja, durch die ganze ja, die ganze Technik hat sich so rasend schnell entwickelt, ne? Also, wie du schon sagtest, ne? Vorher hast hat's immer hat erst es hat hunderte Jahre oder so gedauert, bis 'ne gute Erfindung kam. Ich glaube, dann waren's halt manchmal nur noch 50 Jahre, dann 30, 20, 10, und jetzt ist ja wirklich so ein eine Sache nach der anderen fast schon immer, ne?
Ja, ja, genau. Äh, glaubst du denn, dass
Mhm.
ja, also, wenn du, äh äh, wenn du dich entscheiden könntest, im Jahr 1200 zu leben ja, im im Jahr 1225, ähm, irgendwo in Deutschland oder im Jahr 2025 irgendwo in Deutschland
Okay.
was würdest da da wählen?
Ja okay, wenn ich den Stand von jetzt hätte, dann würde ich mich auch für jetzt wieder entscheiden, weil ich glaube es wäre schon eine mega Herausforderung. Ich glaube, man wird auch gar nicht klarkommen in dem also, 800 Jahre in der Vergangenheit.
Ja.
Ich glaube, wir sind schon so verwöhnt, wenn man allein schon nur dahin denkt, sage ich mal, Toilettenspülung, fließend Wasser. Also, ich mache den Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus. Ich muss nicht erst irgendwo hinlaufen und Wasser schöpfen oder sowas oder zu irgend 'nem Brunnen, oder, keine Ahnung.
Ja.
Ja. Ich setze mich hier ins Auto, ne? Da muss ich vielleicht 'ne Kutsche fahren oder ich laufe und und keine Ahnung, wie lange ich laufe. <snorts>
Und das Ganze Ja. Und im Winter isses eiskalt und im Sommer isses heiß, die Mücken beißen dich. Und wenn du 'ne Zahnentzündung hast, dann gehst du entweder krepierst du entweder elendig, oder
Mhm. Ja. Ich wollte grad sagen, da darf man ja gar nicht da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Du bringst ja jetzt hier die die Horrorgeschichten, an Krankwerden habe ich ja gar nicht gedacht. <chuckles>
Ja. Also, die Medizin, weißt du, die Wissenschaft, was die da in medizinisch rausgekommen ist, äh, ist ja auch 'n Wunder. Wenn du denkst äh, weißt du, 'ne Zahnentzündung. Okay, kein äh, keine Antibiotika. Stell dir das mal vor, wie wie w <sighs> da da kannst dran sterben.
Ja. Ja. Ja, oder alleine schon auch keine keinen kein Narkosemittel, ne? Also, keine Betäubung, sondern du hast 100 % Schmerz, ne?
Ne. Aber volle Granate. Ja, und und wenn du das und da kannst du auch dran sterben. Weißt du, das ganz ganz einfach. Kannst dran sterben. Wusstest du wann äh, wann Antibiotika erfunden wurden?
Mhm. Ja, Blutvergiftung. Boah, kann ich dir jetzt so aus 'm Kopf gar nicht sagen, wann das war.
Schätz mal.
Boah, äh, für was, das wird halt
Vor 500 Jahren, 200, 100?
Also, ich würde jetzt sagen, wa wa war's vor 100 Jahren schon? Ja, ich würde jetzt hier einfach mal so 100 Jahre sagen, oder oder doch später?
Es war in den 1950ern.
Ich war grad zu überlegen. Also, entweder 1920 oder so 1960 war ich jetzt so mit meinem Kopf. Okay, 50er Jahre waren das sogar. Ja, überlege mal, ne?
So spät, ja. Also, hm, in den 40ern ja, wo wo meine Mutter noch 'n Kind war
Das ist wirklich schon Mhm.
da konnte man einer Zahnentzündung sterben, oder, äh, weißt du, du gehst durch 'n Wald und da, äh, m irgendwie, äh, hast kriegst da 'n Kratzer, weil du da oder 'ne Zecke beißt dich. Und dann kriegst 'ne Entzündung und
Ja, genau.
weißt du, also, <giggles> kannst dir das vorstellen? Ähm
Ja. Ja ist schon wild, ne? Also, ich, äh ich glaube, das ist genauso wild wie so wenn man so an die an die 90er, Anfang der 90er so denkt.
Mhm.
Und an jetzt so dann, ne? Also, alleine schon was was, äh, das Mobiltelefon, da da das Smartphone, also Es ist es ist ja einfach, äh sind ja Welten dazwischen einfach, ne?
Ja, äh, und das sind so ungefähr bisschen mehr als 1 Generation. Und dann dann musst du mal denken, weißt du, was denn heute in dreiß vo heu äh, in 30 Jahren in der Zukunft möglich sein wird. <clears throat>
Das ist immer Ja, ta tatsächlich, das da habe ich auch schon mal mit mit'm, äh, guten Kumpel so drüber philosophiert, sage ich mal.
Ja.
Und äh da das ist ja wirklich so das Einzigste mit, so wo ich denke: „Boah, ich will gar nicht sterben, weil ich werde so viel wir werden so viel verpassen.“ <chuckles> Äh, die ganzen neuen Erfindungen, die man sich gar nicht so vorstellen kann, ne? Oder ich sage mal, wenn man sich so alte Filme auch aus den 90er anguckt, was so Science-Fiction war, was davon da sind halt viele Dinge einfach wirklich Realität geworden.
Ja, oder Ja, stimmt. Aber nun stell dir mal vor, weißt du? Ich ich denke an meine Mutter und ich f äh, das Internet. Sie will ja im Internet sein. Okay, und kann sie auch. Aber manche Dinger, die rafft die einfach nicht. Egal, wie oft man das zeigt oder sagt, sinkt nicht ein, okay? Und nun denke mal, du bist in dem Alter. Und das is ist ganz andere Technik. Dann wird das bei dir auch nicht einsinken. Ja?
Und wenn Mhm. Ja. Mhm. Ne, ach, fängt ja jetzt schon an. Das merke ich ja jetzt schon.
<chuckles>
Das merke ich ja jetzt schon, wenn ich hier mit meinen kleinen Cousins und Cousinen da und die dann irgendwas auch am Handy, manche ähm, ähm, so Apps oder wie die ihre Videos da erstellen, da bin da habe ich ja gar keinen Plan von. Ne?
Ne, genau. Und stell dir vor, dann bist du 90 oder so. Und dann kommen deine Groß-Großkinder. Und die spielen dann mit der Technologie rum. Ja, dann fühlst du dich, als wenn du aufm anderen Planeten bist, weißt du?
Ja, ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist das ist dann ungefähr so, als wenn man wenn man selber nur Amiga o Commodore kennt und die Leute kommen dann hier mit PlayStation 5 an und ja.
Ja, genau. Ja.
Ne? Da darf man gar nicht drüber nachdenken, an was das für Grafikunterschiede und was es da für Möglichkeiten gibt, allein schon diese Open-World-Spiele und keine Ahnung, dass ich da einfach überall rumrennen kann mit anderen Leuten, die irgendwo anders auf der Welt sitzen, zusammen spielen kann <giggles> und Sachen machen kann. Also, das ist ja wirklich, also, wenn ich überlege, wie ich mei meiner Oma damals an meinem Amiga gesessen habe und dann wir einfach Pinball gespielt haben oder sowas, ja? <laughs>
Ja. Ja, genau. Ähm, wie alt bist du ungefähr, wenn ich mal fragen darf?
Ich bin 39.
Oh, da bist du ja noch jung, weißt du, ähm
Ha, das sagen die Alten immer. <chuckles>
<chuckles> Ja.
Ich sage dann auch zu 20 jährige: „Ah, du bist ja noch jung.“ <laughs>
Aber weißt du, es ist interessant, dass da auch 'n Unterschied ist, jetzt zwischen deinem Alter und den Menschen, die heute Kinder sind, wie du gesagt hast, deine Neffen oder w wer immer das ist, ähm
Mhm.
Das die noch so viel besser da drin sind, weißt du? Und dass dass da einfach jedes Ding sinkt ins Gehirn ein und, ähm. I innerhalb von 5 Minuten können die das perfekt, weißt du? O
Ja.
Und Leute wie wir, die gucken da Stunden darauf und denn, äh, ist es nur ha ist es, äh sinkt's vielleicht nicht wieder äh, noch nicht ein, weißt du?
Ja, ich glaube, unsere unsere Gehirne, die sind schon fertig ver verbunden. Und, ähm, stellt sich 'ne g ganz schwer noch 'ne neue Verbindung ein, glaube ich. Und bei bei den jungen Leuten ist das halt das ganze Gehirn vernetzt sich einfach noch relativ schnell und neu und Ja.
Ja, das ist möglich, das ist möglich. Ähm, aber noch mal, sag mal, die Wissenschaft, ja? Ähm, wie fasziniert dich, äh, das Weltall und Raumfahrt?
Genau das das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Also, das finde ich auch super, äh, spannend. Und wenn ich mir manchmal so vorstelle, wie groß also, man kann's sich ja nicht vorstellen. Und wenn ich dann aber so darüber nachdenke, dann habe ich wirklich manchmal dieses Gefühl von: „Mir wird schwindelig“, weil ich das überhaupt nicht packen kann in meinen Gedanken irgendwie.
Ja.
Und
Genau, genau. Ich weißt du
manchmal frage ich auch: „Stimmt das wirklich, was die uns da weiß machen?“ Woher wissen die das manchmal so, ne, wenn die überhaupt doch wenn das doch so weit weg ist und wir eigentlich gar nicht so weit gucken können, oder keine Ahnung. Also, das finde ich manchmal schon ob wir da wirklich alles richtig verstehen oder ob ob d ob das doch vielleicht doch 'n bisschen anders tickt, das Universum oder so, keine Ahnung.
Weißt du, was mir manchmal wirklich ohne Übertreibung Kopfschmerzen macht? Ich denke oft drüber nach: „Okay, das Weltall ist ja riesengroß, okay? Aber, wo endet es denn?“ Und wenn es endet
Mhm.
„was ist dahinter?“.
Ja, genau. Da werde ich auch bekloppt. Oder es heißt ja auch, es dehnt sich unendlich aus, ja, aber es muss doch irgendwo da was sein, wo es sich rein ausdehnen kann?!
Ja.
Ne, also, das und und wie's halt angefangen hat. Was war denn zuerst da? Was wie also, ne klar, man sagt immer dieser Urknall, aber wie ist denn das das verstehe ich schon nicht. Das geht schon nicht in meinen Kopf rein, dass da irgendwie eigentlich nichts war. Und dann ist da dieser Urknall passiert und dadurch in ist alles, diese Riesenmasse im im Universum entstanden. Also, das ist verrückt.
Genau. Äh Ja, ja. U und, äh ja. Da da da da tut mir das Gehirn weh. Hey, ähm, hör mal zu, gutes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, ja? Und hoffentlich bis bald, ja? Tschüss.
Ja. Ebenso. Ja, danke. Alles klar, Tschau.